อืม ๆ ๆ อืม ก็นี่ไงเขาถึงได้เงียบ เพราะ ว่า อาจใช้สมาธิสูงมาก อืม ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชนะ
อืม นั่นแหละ ก็ ก็ไม่สูงนะเขาคุยกัน 2 คน <sniffs> เพราะเราไม่มีคู่แล้ว อือ
อ้าว เหรอ? อ๋อ
นั่นแหละ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ อันเนี้ย มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาอารมณ์ดี แต่เราอะยังไม่ อารมณ์ไม่ดี เพราะเราไม่รู้ เรื่อง
เออ <chuckles> <chuckles> เราต้องไป สัมผัสก่อน ใช่ไหม? <chuckles>
อืม นั่นแหละ อั่น ใช่ อาจจะต้องใช้วิธีตีเนียนอย่างที่คุณว่านั่นแหละว่า เออ มัน มันเหมือน มันต้องเอาตัวเอง เข้าไป ซึม เข้าไปหาเขาก่อน น่ะ
เออ แบบ สอนเราหน่อยสิ เล่น ไง อา เงี้ย
ใช่ แต่ก็ต้องดูจังหวะด้วย แบบบางทีอาจจะต้อง เออ เรียนรู้ เองมา ก่อน <chuckles>
เออ ใช่ ๆ <chuckles> นิดหนึ่ง อ๋อ ขอบคุณมาก วันนี้ ได้คุย กันหลายเรื่อง ค่ะ สวัสดีค่ะ
ใช่ วั่น ไว้มาคุยกันอีกนะ คะ จ้ะ